Sì, sì, sì, sì anche perché il pilates, mhmm, è sottovalutato a livello di sforzo fisico ma in realtà è è tosta, eh. In realtà è tosto sì, sì, sì, sì, sì.
Ah, okay sì. Ah, sì eh? Beh comunque sì, ti mantieni sempre attiva. Sicuramente, ehm, è uno sport faticoso anche anche quello. Ehm, e senti, ti volevo chiedere invece, ehm, per quanto riguarda, ehm, non so, se ti capita di uscire fuori a cena, ehm, con le amiche o magari col col tuo compagno, ehm, come ti regoli? Fai uno strappo alla regola o cerchi anche lì di, ehm, di seguire un po' la dieta?
Diciamo che se mi capita di uscire in settimana, ehm, do lo stra faccio lo strappo alla regola, perché mi sem non mi sembra carino, uhm, vedere gli altri che mangiano e io li sto a guardare sinceramente.
Certo. Eh, beh, certo.
Però il sabato sera lo sgarro è d'obbligo praticamente, il sabato sera, con la pizza, che sia un panino, ehm, è concesso ed è cosa buona e giusta. <chuckles>
Oka Okay. Beh, certo sicuramente, ehm, ogni tanto concedersi magari uno sfizio, insomma, non ha mai fatto male a nessuno, no?
No, no l infatti il sabato è la mia giornata praticamente di sgarri, ehm, iniziano dalla colazione e poi vabbè a pranzo faccio la brava e la cena sera perché si esce e allora c'è lo sgarro, c'è lo sgarro.
Ah, okay. Okay. Sì. Okay, okay. Cosa ti piace mangiare quando esci a cena?
Eh, diciamo che se la settimana prima mangio la pizza che adoro, la settimana dopo magari mangio il panino da pub, sai? A vol a volte mi capita anche andare in qualche ristorante e mangiare del pesce, rigorosamente fritto, rigorosamente fritto, altrimenti non ne vale la pena.
Mh. Ah, okay. Okay. Ah, okay ti piace la frittura di pesce.
Sì tantissimo. Altrimenti n n non è sgarro, no, se lo mangi se lo mangi in cartoccio. <chuckles>
Okay, certo. Eh beh certo. Certo, certo. E e quindi diciamo il tuo, ehm, piatto preferito però è la pizza, mi hai detto.
Sì, la pizza la pizza tantissimo.
Okay, come ti piace? Come qual è la tua preferita? Ce n'è una in particolare?
Eh, noi qua facciamo la pizza alla carrettiera, si chiama così, no. Che sarebbe class
Ah, non l'ho mai com'è che funziona? Come come è fatta?
Eh, è fatta con salsiccia e friarielli.
Ah, okay, certo, sì, sì, sì.
Eh, sì che è molto molto, buona e per nulla light, per nulla.
Eh beh, sì, è bella bella pasticcia diciamo. Eh sì, sì, sì.
Bella sostanziosa, sì, sì e e l'adoro. Ehm, però non disdegno neppure la marinara eh, non